Ya, şimdi ben, eee, bundan yaklaşık, eee, 1,5 ay önce falan kendime bir hedef belirledim ve dedim ki, eee, sağlıklı bir hayat için hem egzersiz yapacağım hem de biraz kilo vereceğim. Eee, çünkü şu an bir kuzey ülkesindeyim ve, eee, burada da aslında biraz daha, hani, vücudun sanki soğuklardan ötürü yağ bağlamaya daha elverişli olduğunu da düşünüyorum. Eee, zaten burada herkes çılgınlarca spor yapıyor, herkes bir yere koşuyor, yani, her yerde. Hani, dedim benim de bir noktada başlamam lazım. Biraz da kilo verirsem, eee, gelecek için de bu benim için sağlıklı olur ama, işte, bu hedefimi, eee, takip etme konusunda problemler yaşıyorum. Yani, kilo mu aldım, kilo mu verdim, hiçbir şey yapmadım mı, hani, yağdan mı gitti, ne yaptım, ne ettim bilmediğim için de, eee, planlarda da sorun yaşıyorum. Çünkü, eee, hani, ona göre mesela beslenme sayımı veya düzenimi değiştireceğim, arttıracağım, azaltacağım ama, işte, eee, ilerlemeyi görmediğim için de ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda biraz tavsiyelerine ihtiyacım var.
Tamam. Evet. E, tabii. Hı hı. Tabii. Eee, kilo verme sürecinde hedef ilerlemesini takip edecek böyle net bir planın olmaması sürekli bir, hani, başladım bıraktım döngüsü yaratabilir. Ne kadar istekli olsan da yol haritası olmayınca, hani, motivasyonun düşebilir tabii. Eee, ilerleme göremediğinde de umutsuzluk ve yetersizlik hissi yaşayabilirsin. Eee, bu çok anlaşılır bir durum. Eee, plan eksikliği çoğu insanın yaşadığı en büyük engellerden birisi. Eee, planın olmaması başarısız olduğuna ya da bu durumda, hani, emm, seni kötü biri yapmaz; eğer böyle bir et eee, kendine sıfatlar koyuyorsan, sadece yönün netleşmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Peki, emm, hiç böyle bu zamana kadar, eee, kendi ilerlemeni bir şekilde kontrol ettin mi ya da bir şeyleri başlayıp bıraktın mı?
Evet. Hı hı. Evet. Yani, şöyle aslında, ilerlememi böyle kendimce kontrol ettim diyelim. Yani, herhangi bir şey kullanmadan böyle; kendimceden kastım da işte, eee, hem gözle hem de biraz daha böyle tartı. İşte, hani, kendimi, eee, evde tartım yok bu arada. Eee, eğer, hani, böyle eczanelerde falan bulunuyor ya ya da başka işte, böyle annemin evinde var mesela, gittiğimde bir tartılıyorum. Hani, bakıyorum; a, 1 kilo vermişim, 2 kilo vermişim ama bunun, eee, doğru bir yöntem olmadığına karar verdim. Çünkü, eee, mesela sabah aç karnına bakmakla akşam yatarken bakmak arasında fark var. E, ben kilo mu verdim yoksa vermedim mi? İşte, mesela, eee, yemek yedim, tamam, baktım. O zaman bakarsan kilo almış görünürüm. <giggles> Çünkü bazen, eee, çok da az yemediğim zamanlar oluyor. Şimdi orada bu kontrolü yapmak, hani, eee, yani buna bakacaksam mesela belki de her sabah uyandığımdaki kiloma bakmam lazım ki doğru bir ilerleme göreyim ama işte bunu yapmıyorum. Hani, denk geldikçe yaptım, bir de, tabii, şeye bakıyorum. Ay, biraz yanaklarım mı küçülmüş; işte, biraz, eee, ne bileyim göbeğim mi minilmiş falan gibi gözle bir bakış yapıyorum. Onun dışında da hiçbir, eee, kontrol yapmadım.
Evet. Tabii. Evet. Tamamdır, emm, yani, sen daha çok, böyle, hani, gözle, eee, bazen annenin yanına gittiğin, eee, ya da eczanelere gittiğin böyle tartı sistemiyle aslında sistematik bir şekilde kendini kontrol etmiyorsun. E, tabii ki de dediğin doğru, sabah ya da akşam, eee, boy ölçümleri bile farklı olduğu için kilo ölçümleri de farklı oluyor ya da yemek öncesi ya da yemek sonrası. Eee, ilerlemeyi burada görememek moral bozucu olabilir, bunu hissetmen çok doğal. Eee, kilo verme süreci zaten disiplin değil, daha çok böyle bir doğru bir sistemi kurmakla ilgili bir şey. Kendini but uuu, bu süreçte bu kadar yüklenmemeni tavsiye ediyorum. Yani, herkes bir noktada nereden başlayacağını bilemeyebilir. Senin sorunun zaten isteksizlik değil, sadece yolun belirsizliği. Eee, peki, şöyle bir şey yapabilirsin, yani, basit bir takip sistemi oluşturabilirsin, haftada bir tartı, haftada, böyle, bir bel, kalça ölçümü, günlük su içme takibi, haftada 3 hareketler ya da bir spor salonuna, şu an kuzey ülkesinde yaşadığından bahsettin. İşte, bir, emm, hani, dışarıda belki spor yapmak zor olabilir soğuk şartlardan ötürü, eee, fakat evde de belki o motivasyonu da sağlamayabilirsin. O yüzden belki grupla yapılacak aktiviteler olabilir kapalı spor salonlarında ya da herhangi bir bir tenis ya da bu tarz kulüplere katılabilirsin. Böyle, eee, haftada, işte, egzersizler hedefi, eee, bu kadar basit bir sistem bile fark yaratabilir tabii ama burada sadece sporla olacak iş de değil bu. Burada beslenme, eee, beslenmeyi, emm, hani, doğal bir şekilde sistematik bir rayına oturtmak da çok önemli. Günde mesela bir öğün, eee, sebze ek eklemek, eee, çok önemli. Haftada, böyle, eee, tamamıyla senden abur cuburu hayatından çıkar diyemem ama sistematikli bir şekilde yavaş yavaş çıkarabilirsin. Eee, ara ara ödül olarak tabii ki de çikolata, bisküvi yiyebilirsin. Eee, burada hareket etmek de çok önemli ama, eee, yaşam tarzını, şunu şekilde be belirleyebilirsin, akşam, böyle, 8'den sonra ya da, eee, hani, s eee, 7'den sonrasına bir şey yememeye ama, eee, tabii ki meyve falan yiyebilirsin ya da kuruyemiş yiyebilirsin ama ondan sonrasındaysa hiçbir şey yememeye, eee, gayret gösterebilirsin.
Evet. Doğru. Hı hı. Tamam. Evet. Doğru. Hı hı. Peki. Hı hı. Anladım. Evet. Bunlara dikkat edebilirim kesinlikle, yani, birazcık, eee, özellikle, hani, şey dedin ya, düzenli bir ölçüm, işte, bel, kalça ölçüm bunları falan pek yapmıyorum. Şimdi bunları dediğin gibi kayıt altına da alarak, böyle, düzenli bir ölçüm yapabilirim ve, eee, evet, biraz daha, hani, egzersizle birlikte, yani, aslında spor salonuna gitmem lazım zaten benim. Bu konuda, eee, çok haklısın çünkü burada dediğim gibi soğuk ve dışarıda bazen yürüyüş yapmak bile zor oluyor. O sebeple de, eee, ister istemez bazen egzersiz yapamıyorum, erteliyorum ama bu da, aaa, şart yani. Burada da, yani, burada değil bütün tabii ki nerede olursam olayım şart da, hani, burada biraz daha zaruri gibi. O yüzden bir spor salonuna, eee, gidip bu, eee, kapalı salon etkinliklerini de düşünmeliyim. Bunu da kesinlikle programıma ekleyebilirim.
Evet. Hı hı. Harika. Eee, onun haricinde mesela, emm, mesela kendine bir haftanın 1 günü belirleyebilirsin. Belki bu pazar günü olur çünkü genel olarak, hani, insanlar pazartesiye, hani, diyete başlıyor ya da spora. Eee, sen bunu pazar gününe, böyle, 5 dakikalık bir kontrol. Eee, düşünme olayı dolayısıyla, kafası kafandaki soyut düşünceleri bir kağıda aktarabilirsin ya da bir, eee, Excel, eee, dosyasına yazabilirsin. Ne iyi gitti, seni ne zorladı, 1 hafta sonrayı nasıl sadeleştirebilirsin ya da nasıl iyileştirebilirsin gibi bir düşünme yöntemi olabilir. Burada mükemmel olmayı de değil de sürdürülebilir olmak çok önemli. Yani, %80'i sağlıklı beslenmek, hareket etmek, su içmek, düzenli uyumak ama %20'sini de birazcık esnek olabilirsin. Kendine bu kadar da çok katı kurallar koymak hem motivasyon kaybını et etkiler. Eee, ama, hani, böyle, %80 sağlıklı, %20 esnek bir şekilde kendine davranırsan bu yaklaşım motivasyon kaybını ciddi şekilde azaltır. Tabii, emm, hani, eee, takip uygulamaları da kullanabilirsin. Gerek notlar, işte, Excel dosyaları, bazı aplikasyonlar var, basit bir tablo. E, zor bir, karmaşık bir uygulamaya gerek yok burada. Basitlilik de sürdürülebilirliği arttırır.
Evet. Hımm. Hı hı. Haklısın ya. Hımm. Haklısın aslında, doğru söylüyorsun; yani, özellikle ben biraz yükleniyorum kendime, hani, %100 olması konusunda. Hiç böyle esnek olmadığımda da, tabii, bu benim birazcık, işte, plan eksikliği ve motivasyon kaybıma da yol açıyor. Hani, motivasyon için bazı noktalarda belki de, dediğin gibi, esnek kalmak gerek ki, eee, çok da hızlı bir düşüş ya da bırak bırakma dürtüsü olmasın ortalıkta. Çok katılıyorum buna, kesinlikle. Bu, eee, hedef takip cihazları çok mantıklı geldi bana. Şimdi, eee, mesela ben böyle aslında günün, hani, eee, uyandığımda ve uyurkenki kilo ve ölçümlerime de bakmak istiyorum. Bir de aynı zamanda, mesela, o gün, işte, ne kadar yürüdüm? İşte, kaç adım attım? Ya da kaç kilometre bir hareket ettim? Bunları da kayıt altına almak istiyorum. Çünkü, mesela, belki 1 haftada, örneğin, ben, işte, eee, 10 bin kilometre yürüdüm. Eee, ya 10 bin kilometre yürüyemem de, hani, bi mesela, işte, 1 haftada 20 kilometre yürüdüm. Hani, 2. haftada ama 4 kilometre yürümüşüm. O kadar az. E, bunun şimdi takibini benim yapmam lazım ki ben bunu öbür hafta yine eski hâline döneyim. Ama ben bunu da yapmıyorum. Diyorum ki, e, iyi, 1 saat yürüdüm. 1 saat yürüdüm ve hangi hızla yürüdüm, nerede yürüdüm? Hani, eee, burada attığım adımlar ve kilometre çok önemli. O yüzden bu takip cihazlarını kullanabilirim; yani, hedef takibi için, hani, orada ilerlemeyi de görmek adına bunları not ederek, eee, hem kendim görürüm hem bunun üzerine de, yani, mesela bu hafta eksik bir şey yaptım, yanlış bir şey yaptım, öbür hafta planımı çok daha rahat yapabilirim.
Evet. Hı hı. <giggles> Evet. Tabii. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum sana. Eee, takip etmek gerçekten burada çok önemli, eee, yani kilo verme sürecindeki tıkanıklığın da senin disiplinle ilgili değil, sadece dediğim gibi sistem eksikliği ile ilgili. Küçük ama sürdürülebilir bir plan oluşturduğunda ilerlemen görünür hâle gelir ve motivasyonun doğal olarak artar. Eee, kendine nazik davranman, eee, bu değişim için, bi böyle, eee, çok ön böyle, eee, çok önemli bir noktada; çünkü bu uzun bir yolculuk, kısa bir, eee, yolculuk değil ve sen bu yolculuğun sorumluluğunu da almaya hazırsın, sadece netlik ve yönelmeye ihtiyacın var.
Hı hı. Evet. Haklısın. Çok haklısın ki bunu da şu anda aslında edinmiş oldum. Yani, bayağı bir netleşti şu an benim için ve ne yapacağımı biliyorum. Çünkü, eee, en büyük problemim zaten bu plan eksikliğiydi. Şu an, eee, planlarım baştan bile belli. Yani, eee, neler yapacağım belli. Şimdi de onları, eee, bir aksiyon alıp hayata geçireceğim. Çok teşekkür ederim bu tavsiyeler için.
Rica ederim. Benim için bir zevkti. Görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.